Äh, die gab es mal nicht überall, auf jedem Kompi Kontinent. Ja, ja, und die hat sich dann einheimisch gemacht und ausgebreitet. Na ja, und und für uns hat das geklappt, ne, für jeden, so. Das 'n
Ach ja. Ach so. Ja, aber was war denn dann in den Ländern, wo es keine Biene gab? Gab's bestimmt was anderes, was bestäubt hat, oder?
D etwas anderes, ja, muss ja, muss ja, ne? Und die Frage kann ich jetzt gar nicht beantworten, weiß ich gar nicht. Ja.
Mhm. Ja. Ja. Der Kolibri, ich glaube, das ist auch ist 'n 'n ist ja 'n Vogel, aber ich glaube, der trinkt, äh, Nektar auch. Und wenn der Nektar trinkt, dann tut er vielleicht dann auch bestäuben, ne? Das ist ja eigentlich, ähm, dann so Nebenfunktion, ne?
Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. bestäuben, ja, ja. Mhm. Ja. Oder schau dir an, im in in in äh äh, in Südamerika. Unsere nordamerikanischen Fledermäuse, die essen halt die Insekten. Deshalb habe ich die gerne drum rum, so mit den Moskitos und alles, da kann man auch mal draußen sitzen, ohne dass man aufgefressen wird, sozusagen, ne? <coughs> Aber dann in Südamerika
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Wir haben auch ganz v ganz große Problem, ja.
in Südamerika, da, äh, b sind die auch die Bestäuber von vielen Pflanzen, Bananen und so. Ja, ja. Ja, ja, Tatsache. Ja. Ja.
Ach ja? Tatsache? Okay, das wusste ich jetzt nicht. Aber meinst du, dass wir das also ähm, dass die Europäer sozusagen oder ich weiß nicht, also die Nord äh äh, vielleicht auch, ich, äh, äh, ich weiß nicht, wie das bei euch in den, äh, Vereinigten Staaten ist. Wir die Europäer auf jeden Fall, äh, sagen ja, dass, wenn die Bienen sterben, dann sterbt stirbt alles. Meinst du, das ist zu zu heftig oder was dann gesagt?
Ja. Aha, ja, ja. Hm. Mhm. Mhm. Ähm, ich ich ich ich äh, auf einer Seite wird's wird's wird's sehr schwierig werden, auf der anderen Seite, ich bin mir sicher, es es es wird ein anderes Insekt oder oder irgendwas wird passieren, aber das würde Zeit brauchen, ne? Und dann kann man sich auch nicht drauf verlassen. Und im Grunde genommen, Bienen selbst, die sind doch, äh, die sind doch super und ich finde die süß. Äh, ich meine, wie sie sich benehmen und in in d ihrem, äh, Zusammenleben da für uns ist das 'n bisschen komisch, für die ist das normal, aber man kann einfach nicht sagen: „Ja, das passiert jetzt, dann dann warten wir wa mal ab, was was was da als Nächstes kommt.” Dann die muss man schon schützen wie jedes andere Tier, ne?
Ja, ja, eben. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall muss man die schützen, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist halt auch so 'ne Kette, ne? Also, äh, gut, ich weiß es nicht genau es gibt ja auch irgendwelche vielleicht irgendwelche Vögel, die Bienen essen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ja alles irgendwie voneinander abhängig, ne? Und also, ich denke, dass, wenn Bi die Biene dann nicht mehr da ist, dann ist nicht nur das Problem von der Bestäubung, sondern es geht auch weiter in dieser in d dieser Kette dann, ne? Tierkette. Ja. Jeder ist hm.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Aha. Ja. Ja, sicher, sicher. Mhm. Mhm. Ja, ja. Genau, genau, genau. Da sage ich immer: „Kennst du das Spiel Jenga?“